Gut, ich habe da mal 'ne Frage. Ich meine, heutzutage in, äh, in Deutschland, wo die Mieten steigen, sind die Leute normalerweise, äh, gezwungen, in kleineren in kleinere Wohnungen zu ziehen. Wie machst du das in den kleinen Räumen, dass du irgendwie für Ordnung sorgst und nicht das komplette Chaos, äh, ausbricht?
Mhm. Ja. Ja, es ist ja wirklich auch gar nicht so einfach. Also, ähm, ja, der Witz ist, ich bin nämlich vor ungefähr anderthalb Jahren bin ich, äh, in eine viel kleinere Wohnung gezogen und von daher musste ich da auch in die Trickkiste greifen. Und, äh, ja, der, äh, Schritt 1 ist natürlich, dass man sich von vielen unnützen Sachen dann trennen muss, äh, was zum Teil auch wirklich 'ne befreiende Wirkung haben kann.
Okay. <chuckles> Okay, also du, äh, warst, ich denke mal, auch aus finanzieller Sicht wahrscheinlich oder aus finanziellen Gründen gezwungen, in 'ne kleinere Wohnung zu ziehen, aber das hatte dann im Endeffekt fast schon positive Auswirkungen, würdest du sagen, weil du mal es geschafft hast auszumisten?
Ja, genau. Das ist sozusagen erstens das, äh äh, auszumisten und ja, wie gesagt, sich so so 'n bisschen auf das Wesentliche zu beschränken, äh, das, äh, hat, äh, auch ganz gut getan. Äh, genau. Ja, ja, dann ist so 'n bisschen ist das für mich so 'ne so 'ne Übung in Sachen Selbstdisziplin auch, äh, gewesen.
Cool. Ah, das klingt doch, äh, gar nicht so schlecht, dann sollte man's ja fast jedem wünschen, in 'ne kleinere Wohnung zu ziehen, um mal das erleben zu dürfen. Wo fängst du denn an, wenn du jetzt in 'nen Raum kommst und sagen wir, du ziehst gerade ein und du ziehst halt aus deiner alten Wohnung um, hast jetzt 15 Kisten, die für dieses Zimmer bestimmt sind, Möbel stehen schon drin und dann ziehst du ein und merkst so, das wird richtig eng. Wo fängst du dann an?
Hm, ja. Mhm. Ja. Na ja gut, dann ist's zum einen ist ja halt die Frage mit den mit den, äh, Möbeln, also jetzt war ja meine Wohnung auch leer und da war mir auch klar, äh, da da kann ich nicht alles mitnehmen und dass ich mich auch von von gewissen Möbeln halt, äh, trennen muss, so. Und, dann ist halt schon so die Frage, äh, mit den mit den Kisten, äh, was kann ich denn überhaupt oder was brauche ich in der Wohnung überhaupt? Was habe ich so im ständigen Gebrauch und kann ich jetzt Sachen, die ich behalten will, ähm, aber jetzt nicht jeden Tag brauche, ob man das nicht irgendwie in den Keller stellt, weil das kann, finde ich, manchmal auch 'ne gute Lösung sein.
Mhm. Okay, aber das heißt, immerhin hast du auch 'n Keller, also du hast, äh, Ablagemöglichkeiten noch?
Ja. Genau, das ist immerhin vorhanden, ja.
Okay. Ähm, mich interessiert das für das wirkliche Auspacken den Akt, weil das kenne ich halt, dass ich da immer Probleme habe, wenn ich die ganzen Kisten vor mir sehe. Oder ein riesen Chaos einfach was quasi wo du kein Anfang und Ende siehst, wie du das löst. Hast du dann packst du erst mal alles aus oder weißt du g alles genau, wo das ist und du triffst die Entscheidung quasi schon vorher? Also, kannst du dir das alles so gut ausmalen im Kopf, dass es geht oder musst du erst mal alles auspacken und dann gucken, wie passt es und alles hin und her rücken oder wie läuft das bei dir so?
Mhm. Mhm. Ja, genau. Also das ist v vielleicht eher so, dass ich halt gucke, welche welche Sachen passen, äh, überhaupt wohin. Und genau, wenn das jetzt ich halt feststelle, ähm, das ist halt nicht so, dass, äh der den Platz geben halt diese Möbel irgendwie oder so nicht her. Dann muss ich sozusagen wieder wieder, äh, eintüten und in in Keller stellen irgendwie, ne, weil das ist sonst, äh sonst steht ja in der Wohnung alles zu und das, äh, sollte man ja besser vermeiden.
Ja, sch also stresst es dich auch sehr, wenn alles rumsteht oder kommst du gut damit klar, wenn es jetzt alles voll ist?
Mhm. Hm, äh, ja also, ne, ich bin nicht der Typ, der unbedingt immer alles so äh äh äh, wie aus dem Ei gepellt so haben muss. Äh, das stört mich jetzt eigentlich nicht, ähm, aber gut, ähm, die Wohnung ist dann so klein, dass, äh, man gar nicht mehr durchkommt, wenn überall irgendwas rumsteht. Also, von daher ist hat das rein praktische Gründe und weniger optische, dass ich, äh, die Sachen dann weghaben will.
Ja. Ich verstehe. Okay, okay. Ähm, hast du so 'n Trick, also, wenn du jetzt sagen würdest, es gibt einen Trick, ähm, wo du wirklich Platz schaffst also, ich meine jetzt nicht, ähm, sich das gut zu überlegen, wo was hinkommt, sondern wirklich, okay, du hast jetzt diese Sachen und dir ist es wichtig, die in dem Zimmer zu haben, aber es passt also, das Zimmer hat einfach 5 qm, äh, k 5 qm weniger als das Letzte.
Mhm. Mhm. Mhm.
Hast du mal so bestimmte Tricks erarbeitet, wie du es schaffst, dann doch alles, ähm, hinzukriegen, also bestimmte, ich weiß nicht, Sachen aufzuhängen, oder weißt du, was ich meine, bestimmte Arten
Mhm. Ja, also es gibt, z zu zum Beispiel kann man immer so 'n bisschen schauen, dass man die die Höhe der Räume auch ausnutzt.
Kann ich fragen, wie hoch jetzt äh, also, wohnst du so Altbau mit hohen Decken, oder?
Ne, das ist ganz normal hoch, was sind 2 Meter, weiß ich nicht, 40 oder wie wie hoch das sein wird. Das ist 'ne ganz normale ist jetzt kein Altbau. Ähm, aber trotzdem, äh, kann man sozusagen also zum Beispiel Küchenzeug habe ich auf so 'nem relativ hohen Regal. Äh, also ich bin zum Glück auch relativ groß, deswegen kann ich da auch so so drankommen, ohne irgendwelche Hilfsmittel. Äh, und dann ist ja auch zum Beispiel, äh, so 'n Ding also, Kleiderschränke sind halt immer ungünstig in so kleinen Zimmern, finde ich, weil die viel Platz wegnehmen. Und da, finde ich, kann man schauen, ob man so 'ne so 'ne offenere Konstruktion ja, gut, es ist aber Klamotten sind, finde ich, immer das Ding, ne dass die meisten Leute haben ja, das ist ja bekannt, viel mehr Sachen da, als sie tatsächlich irgendwie anziehen und ja, von daher war das so für mich einer der ersten Sachen, wo ich so massiv, ähm, ausgemistet habe.
Okay. <chuckles> Da passt aber auch viel rein, ne? Oh ja. Ach lustig, weil ich habe so 'n bisschen das gegenteilige Gefühl, dass ich glaube, die Klamotten und der Kleiderschrank schaffen eher Platz, weil 'nen großer Kleiderschrank, wo viel reinpasst, da kann man ja dann auch wirklich viel verstauen, den zumachen und selbst wenn der voll ist, hat man das Gefühl von Sauberkeit. Ich habe das Gefühl, das Problem sind eher immer so Sachen, die keinen wirklichen Platz haben, weißt du, die einfach irgendwo rumliegen. Und ich kenne das auch von vielen Leuten, die halt ständig alle Ablagen zumüllen und das Sofa und den Tisch und das Bett und alles ist voll, weil diese Sachen keinen Platz haben. Und ich habe das Gefühl, für mich ist das immer so das Problem. Ist das für dich, äh also, für dich sind das eher die Klamotten?
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja, ähm, wobei, da habe ich mir zum Beispiel kürzlich bei Kleinanzeigen ich wollte eigentlich was anderes kaufen, aber dann habe ich das mitgenommen, so 'n so 'n Servierwagen. Also, keine Ahnung, wofür das Ding eigentlich sonst da ist, aber da habe ich, äh, zum Beispiel so viel kleinteiliges Zeug, äh, oder alles Mögliche kann man da ganz gut, ähm, reinstellen, finde ich. Was sonst, wie du sagst, überall so rumliegt, wo man nicht so richtig weiß, äh, wohin damit und wenn das zum Teil auch Sachen sind, die man, ähm, öfters am Tag auch braucht. Also, das ist zum Beispiel so 'n Ding, das fand ich, ähm, ganz praktisch dafür.
Ah. <laughs> <smacks lips> Okay, jetzt eine, äh, kritische Frage. Bist du der Meinung, dass, äh, man als Mieter dann auch immer, ähm, bohren darf? Also, dass es quasi okay sein muss, dass man auch Bretter anbaut, weil das ist natürlich schon 'ne riesige, ähm, Fläche, die man schaffen kann um Sachen zu lagern, ist, wenn man halt auch einfach mal Wandschränke aufhängen kann und Bretter aufhängen kann. Also, machst du das oder weil es gibt ja schon Wohnungen, wo der Vermieter sagt, ich will das nicht, ich weiß ich weiß tatsächlich gar nicht, ob das legal ist, vielleicht weißt du da mehr darüber?
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, also ich glaube, das ist nur bei bestimmten also, wenn das jetzt, was weiß ich, ne, sch f f keine Ahnung, äh, Stuckdecke oder irgendwas aus der Renaissance ist oder so, bei bestimmten Wänden, äh, die jetzt, sagen wir mal, sehr, was weiß ich, holzvertäfelt sind oder so, da kann man das, glaube ich, verbieten. Aber wenn das so 'ne ganz normale Wand ist mit Tapete drauf, wüsste ich nicht, dass das rechtens ist, d das zu
Mhm. Okay, das ist schon mal gut zu wissen, weil da kenne ich genug Geschichten, wo Leute wirklich Angst hatten, ähm, dass es dann Ärger gibt und Kaution, aber das heißt, du bist, äh, im Team pro bohren, so verstehe ich das? <chuckles>
Ja, okay. Ja. Ja, ja, genau. Also nö, das weil es, wie gesagt, in bestimmten kleinen Räumen, äh, geht es ja nicht anders, weil wo soll man den äh, den Krempel da hinstellen? Also das, äh, ja, würde ich auf jeden Fall befürworten.
Ja, okay. Glaubst du, es ist was, was alle irgendwie lernen müssen, einfach weil wir vielleicht davon weg kommen, dass, wie die älteren Generationen alle daran gewöhnt sind, dass man große Häuser hat mit großen Kellern und ja sowieso nicht umzieht, die quasi eh alles anhäufen? Ähm, glaubst du, wir müssen uns daran gewöhnen, auch einfach mit weniger zu leben, weil wir halt, äh, darauf angewiesen sind, auch in kleineren Wohnungen, äh, zu leben, weil wir umziehen und eben nicht ein großes Landhaus haben zum Beispiel? Glaubst du, es sollten wir alle lernen?
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Wie also, das ist sicherlich für 'ne bestimmte Schicht oder für 'ne bestimmte, wie soll man es nennen, Spezies, ist es sicherlich, äh, geboten, weil, wie du schon eingangs gesagt hast, ähm, die Wohnungen werden immer teurer und es wird es e gibt immer weniger Platz, ja? Ich weiß nicht genau, was das Problem ist, ob der Wohnungsbau stockt. Äh, wenn ich mir aber die n de heu Neubauten so optisch anschaue, wie manche neu gebauten Häuser aussehen, dann denke ich mir manchmal, ist eigentlich gut, wenn nicht viel Neues gebaut wird, weil das verschandelt eigentlich alles nur. Warum man keine schönen Häuser bauen kann, das verstehe ich irgendwie auch nicht. Es ist alles irgendwie immer dasselbe, irgendwelche Klötze und schuhkartonartige Gebilde. Äh, es ist einfach sehr, ähm, undurchsichtig für mich. Aber klar, es es scheint so zu sein, äh, aber es ist andererseits, fällt es uns, glaube ich, immer schwieriger sozusagen zu verzichten, weil wir, ich finde, egal wohin man schaut, man hat ein Überangebot ohne Ende, ähm, und ja, es a äh, ich finde auch, es heißt irgendwie immer, die Leute haben weniger Geld und so weiter, meckern über hohe Preise, aber we wenn man jetzt in der Adventszeit durch die Einkaufs äh, Meilen geht, alles ist proppenvoll. Die Tüten werden immer größer, die Leute kaufen wie bekloppt. Also, es ist für mich so 'n bisschen widersprüchlich, das Ganze.
Ja. <chuckles> Ach ja. Hm. Okay. <chuckles> Ja, ich weiß, was du meinst. Interessant. Aber trotzdem würde ich ja sagen, dass wir, ähm, als Leute, die eben nicht vielleicht ihr ganzes Leben in einem Haus verbringen ich weiß nicht, ob man das so generalisieren sollte, aber ich habe schon das Gefühl, dass, äh, die Kriegs und Nachkriegsgeneration ja eher daran gewöhnt waren, den größten Teil ihres Lebens an einem Ort zu verbringen, wahrscheinlich in 'nem Haus mit sehr viel Platz. Und heute ist das ja schon nicht so. Also, ich habe ja schon auch das Gefühl, dass Leute deswegen gezwungenermaßen ausmisten und mit weniger leben und ich kenne schon auch alte Leute, die also, wenn man's wirklich auch de äh, beim Namen nennt, also 'n 'n Hortproblem haben, also ein ein <smacks lips> die horten einfach alles, weil sie es halt nie gewohnts waren, irgendwas wegwerfen zu müssen oder oder glaubst du, dass es dass es trotzdem immer mehr zunimmt? Weißt du, was ich meine?
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Äh, also, d da das Horten zunimmt, oder?
Genau, weil du ja meintest, dass es immer schlimmer wird, aber ich habe schon das Gefühl, durch unsere gesellschaftliche Lage sind wir als jüngere Menschen ja auch einfach dazu gezwungen, mit weniger zu leben, wenn ich darüber denke, was manche alte Leute in ihrem Keller alles ansammeln.
Ja. Ja. Ja, gut, das ist ha hat für mich vielleicht zum Teil auch einfach mit der Länge des Lebens dann zu tun. Und das ist vielleicht auch, sa äh, das kann beim ein oder anderen, äh, psychologische Gründe auch haben, dass halt wie in der Nachkriegsgeneration Leute quasi aus dem Nichts, äh, ihr Leben aufbauen mussten und dann erst mal hier gar nix hatten. Und dann kann es ist es für mich auch durchaus verständlich, dass man dann Probleme damit hat, hart erarbeitete Sachen, was auch immer das jetzt ist, äh, wieder so aus der Hand zu geben, ne? Das kann natürlich auch den Grund haben, mhm.
Ja. Ja, guter Punkt, ja. Ja, guter Punkt. Klar, wenn man, äh, im Frieden aufwächst, wie die Generation danach, dann hat man natürlich da auch 'ne andere Perspektive drauf. Das macht Sinn. Dann natürlich die Quizfrage: Wenn jetzt jemand kommen würde, der wirklich 'n Problem hat und nicht weiß, wie er mehr Platz in seiner kleinen Wohnung schaffen soll, was würdest du ihm raten?
Mhm, mhm. Mhm. Also, dann würde ich erst mal gucken, äh, es müss es müssen dann sozusagen, äh, Sachen weg, dass man also ganz knallhart sich selber überprüft, was von den Sachen, die man sozusagen, äh, äh, da reinstellen will, was man da jetzt wirklich braucht. Und manche Leute gehen so vor, dass sie, äh, sich fragen, wann haben sie den oder jenen Gegenstand zum letzten Mal gebraucht? Und das wegschmeißen, wenn sie sagen, der Zeitpunkt liegt 1 Jahr lang zurück oder so. Das, ähm, würde ich jetzt, sagen wir mal, nicht machen. Also, ich habe manche Sachen schon wirklich sehr, sehr lange. Äh, we also jetzt, wenn Kleidung oder so lange hält, dann behalte ich es auch. Ähm, genau, das ist zum Beispiel aber so 'n so 'n Punkt, wo ich
Oh, wow, okay. Oder Thema Werkzeug, kenne ich auch sehr gut, dass man dann ewig nicht braucht und dann irgendwann braucht man diesen 1 Werkzeug, was man mal irgendwann teuer gekauft hat, aber dann doch irgendwie bei seinen Eltern im Keller gelassen hat, und dann ist das ärgerlich. <laughs>
Genau. Ja, ja, ja. Ja, ja, genau. Ne, das ist zum Beispiel so 'ne Sache, ne? Oder wie gesagt, also, äh, auch Kleidung, dass man da halt schaut, ne, was ist wirklich noch, äh, äh, was zieht man überhaupt noch an und dann den Rest halt weggibt.
Okay, also, dann noch Thema Entsorgung: Schmeißt du das Zeug dann weg oder gibst du das, äh, an irgendeine Wohlfahrt oder was machst du damit? Verkaufst du es über Kleinanzeigen? Was ist da deine Routine?
Hm. Ja also, f ich habe teilweise auch Sachen verkauft, das ist mache ich aber jetzt nicht mehr. Ne, ich habe das in so 'n in so 'n Container vom Roten Kreuz oder so was, äh, gegeben. Also, früher wurde auch noch mal gesammelt, da hatte ich so 'n Zettel in der Tür, das ist aber jetzt in der neuen Wohnung irgendwie nicht passiert, da habe ich das, äh, zu so 'nem Container gefahren.
Ja, okay. Ne, verstehe ich. Ja, auch danke für die Anekdote von vorher, äh, dass, wenn man bei Kleinanzeigen einkauft und dann, ähm, frohen Herzens irgendwo hinfährt gutes, ähm, sorry, und dann doch mit, äh, viel mehr auch wieder zurückkommt. Ich glaube, das ist uns allen schon passiert. <chuckles> Ja, sehr, sehr sehr, sehr lustig, dass das, ähm, überall zu finden ist, dieses Problem. Aber ich habe viel gelernt. Danke für das Gespräch.
Mhm. Ja. Ja. Kann passieren, ja. <chuckles> Aha. Okay, Sehr gerne, ja.
<smacks lips> Und, ähm, ja, nächstes Mal können wir vielleicht noch über 'n anderes Thema in die Tiefe gehen, aber es hat mir Freude bereitet. Danke.
Mhm. Bestimmt. Mir auch. Bis dann.